لأ، ده دي لأ، د يعني أنتِ لمّا لمّا اتفاجئتِ بالقرار بتاع الدكاترة وبعدين للأسف، عمليات العضم والكسور بتاخد وقت زي ما أنتِ بتقولي قالوا لِك 3 شهور فأنتِ بتقولي لدرجة إن أنتِ يعني نزِلتِ مرّة واحدة كده من قمة الطموحات للي أنتِ اليأس الكامل، مع أول محاولات جدتِك بقى ابتديتِ تحسي إزاي، يعني ابتديتِ ف يعني قولي لي كده م الدنيا مشيت معاكِ إزاي؟ لمّا ابتديتِ تشوفي تعَبها وإصرارها أه، آه قولي، قولي قولي.
أيوه. إمم. إمم. بصراحة للأسف الشديد آه، آه للأسف الشديد، هو طبعًا أنا لسّه برضه إيه، مكسورة، يعني اللي هو عارفة إني أ أ سامحيني يا تيتة مع كل اللي بتعمليه، أنا برضه حاسّة إني مش أنا. يعني أنا لسّه لسّه مش عارفة يعني م في حاجات فايتاني، مش أنا زي ما أنا، مش زي أي حد بيتحرك ويتنطط يعني مكسورة. بس في نفس الوقت يعني
آه. آه طبعًا. إمم. إمم، إمم لأ، وكمان أنتِ مِتعودة أنتِ شاطرة بتقولي إنِك كُنتِ متفوقة وبشهادة أساتذتِك وبالدرجات والامتحانات <tsk> فأنتِ برضه حاسّة إن في حاجة آه.
ما هو مُمكن ده يكون أكتر حاجة أحبطِتني خلِّ بالك. إني عارف لو أنا كنت شخص عادي مثلًا، مش هيفرق معاه أوي درجتين، 3 يمكن ما كُنتش خدّت الموقف بالصعوبة دي. بس هأ ه م من الحكاوي اللي هاحكيها لَك دلوقتي هتكتشِف، إن برضه الإنسان حسب الإرادة برضه.
آه، آه. آه. بالضبط، بالضبط. طبعًا.
بس يعني، بمساعدِتها هي يمكن أنا م كُنت ضِعت، ضِعت، ضِعت يعني يعني هي خلّتني آآ جِبت في آخر السنة يعني 93% أنا كُنت مستنية مثلًا تمانية وتسعين بس بسببها، هي أنا جِبت 93
ما شاء الله. ما شاء الله.
بس أنا برضه، لسه يائسانة. لإن 93 ما تعمليش حاجة، لا تدّخلّ لي طب ولا أسنان ولا صيدلة ولا أي حاجة، من الكليات العالية.
حلو أوي. إمم.

آه.
إمم، نتيجتي أنا جَت، ونتيجتها هي جَت، أنا جِبت تمانية وتمانين في المِيَّة.
أوكي. أوكي.
معناها إن أنا جِبت درجة مش حلوة خالص في تالتة لإن 88 دي اللي هي إيه؟ اللي هي المتوسط.
آه، اللي هي متوسط مجموع السنتين.
آه.
أيوه، أيوه ده النظام القديم، وزميلتِك؟
ي يعني أنا كنت جايبة تقريبًا ح ح 81 82 واتح قسموا، أو اتجمعوا واتقسموا فبقيوا 88 هي بقى تخيّل جابت كام؟
آه، يعني. كام؟
جابت 94 وحاجة، ودي دخّلتها طِبّ أسنان.
إمم، موقف صعب.
يعني كان ينفع.
امم، امم، أيوه يعني
كانت تقدر، كنت أقدر.
طَب حسيتِ بإيه وقتها؟
حسيت بصراحة واتعلِّمت درس مهم جدًا، اتعلِّمت إن الإنسان يقدر، أي إنسان يقدر.
إمم. إمم.
بس هو لازم يركض ورا الحاجة، يجري اجري، اجري، اجري ما ما تقفش ما تقفش، ا اجري لغاية لمّا تاخد هدفك، عايز هدف؟ اج اجري وراه، مش ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك؟
يكمِّل سعي ما يُقع بالضبط. بالضبط، صحيح، صحيح.
سعيت هتلاقي، هي سعِت ولقيِت، وأنا ما سعيتش فما لقيتش.
إمم. إمم. هي استغلِّت الفرصة التانية، آه، عملِت إيه تيتة؟
بس برضه دور تيتة دور تيتة كان لسه موجود. آه، قالت لي مش مهم الكلية، أي مجال هتكمِّلي فيه انجحي فيه.
بعد نتيجتِك.

ما بقيتش زي أنا اللي أنا كنت عايزة أجيب المجموع، اللي هو نظام لو جريت ورا نفسي مش هالحق.
آه. طب كنتِ تعافيتِ صحيًا على الأقل؟
خلاص بقى تعافيت، بس أنا عارفة إن أنا مش هاعرف إن أنا لو جِبت 100% وجمعتُهُم وقسمتُهُم أيوه، مش هاجيب برضه، مش هاجيب برضه درجة تدَخّلني، ف اعتمدت على كده، يعني عادي آآ باروح الدُّرُوس وباذاكر وكُلّ حاجة، بس مش بنفس طاقتي اللي أنا يعني كنت داخلة بيها الثانوية العامة، مش هي نفس الطاقة.
آه. تعوضي الDrop اللي حاصل آه. إمم. آه، وجدِّتِك كان موقفها إيه؟
كانت بتساعدني وت تضغط عليّا، يا بنتي ذاكري، يا بنتي اعملي، ما أنا باذاكر وكُلّ حاجة، يعني أنا ما كُنتش يعني ضايعة للدرجة دي، بس في نفس الوقت طب يا تيتة يعني أنا لو ذاكرت هاعمل إيه، يعني هاعمل إيه؟ يعني هاجيب 50 ف من 50 في كُلّ حاجة، طب هاعمل إيه؟ كده، كده خلاص أنا حلمي راح من ساعة ما اتكسرِت رِجليّا.
إمم. آه، إمم. إمم.
أنا متأكدة من كده.
إمم. وبعدين؟
بس اللي حصل بقى إن أنا إيه كَمَّلت عادي، و وكَمَّلت في دروسي، وكمان في حاجة كمان آآ شتِّتني شوية، إن أنا بقيت من الخوف، باخد في الدَّرس مع كذا أُستاذ، يعني ممكن في الكيميا دي أنا فاكرة خدت مع 3 مُدرِّسين، وخلِّ بالك أسلوب الأُستاذ بيفرق.
آه.
فاللي كنت باخده مع الأُستاذ ده، أروح على الأُستاذ التاني ألاقيه إيه م متلخبط، يعني ي يضيَّع لي اللي أنا ذاكرتُه.
طبعًا، طبعًا ده أكيد. إمم. بطريقة مختلفة، آه. شتِّتِك الموضوع شوية، رغم إنِك بتعملي كده يعني بس نوع من أنواع الخوف، وعايزة تأكدي إن أنتِ يعني بتعملي اللي عليكِ، و بس ده طبعًا شتِّتِك طبعًا آه، وبعدين عملتِ إيه؟
أيوه، أيوه بالضبط. شتتني. وبعدين بقى بقيت متابعة صاحبتي، ف آآ مش عايزة أطوِّل عليك جيت في آخر السنة بقى

تمام.
و و وقْفِت جنبي برضه و وفي س والتمهيدي ده كان سَنتين. <clears throat>
من الماجستير من على مدار سِنين طويلة.
آه. م واقفة جنبي. واقفة جنبي طول الوقت.
تمام. يعني آآ وعملت خدتِ الماجستير؟ يعني يعني كانت موجودة معاكِ لغاية لمّا خدتِ الماجستير؟
يعني بُص، في التمهيدي كان في مُعضِلة تاني، إن السَنة التانية كان في دكتور يعني مش عايزة أقول عليه ظالم، بس هو كان جاي كده يعني إيه، عايز يسقّط في الناس وأنا كنت من ضِمن الناس اللي سقّطهم، فعيِّدني سَنة، فبَدَل ما آخُد سَنتين في التمهيدي، خدت 3 سِنين. برضه يئِست في السَنة التانية، قالت لي: "ما فيش يأس عادي، إيه المشكلة يعني؟ عيديها ما فيش مشكلة، أنتِ لسّه ما هب ما وصلتيش لهدفِك." طب إزاي أنا أعيد سَنة؟ أنا في حياتي ما حصلش معايا ده أنا في الثانوية العامة ما عملتهاش. عيديها عادي أنتِ لسّه، أنتِ عايزة تمسكِ في إيدِك الماجستير.
آه. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. تمام. بالضبط. بالضبط.
بس. وفعلًا عِدت السَنة وهي كانت جنبي برضه.
إمم.
وبصراحة الدكاترة كانوا كُلّهم جنبي يعني ما م يعني كانوا مسهِّلين لي كل حاجة لإن already هم عارفينّي من السَنة اللي فاتت إن أنا مجتهدة، ما كانوش مصدّقين، بس هو تحِس كده في درُوبّات بتيجي في حياة الواحد. بس، و وخلّصتها وخدت الماجستير و واتبسطِت بيّا الحمد لله و
حلو أوي. طب والأشخاص اللي موجودة؟ إمم.
وربّنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب.
واضح إن هي يا رب. واضح إن هي كانت يعني دورها معاكِ وعلى مدار السِنين وعندها كمان تصميم وإرادة يعني مش موجودين عند شباب في نُص عُمرها، فعشان كده واضح جدًا تأثيرها عليكِ يعني.
هي كمان كان عندها ثقة فيّا. يعني هو مش بس تصميم، هو التصميم دوّة مش كان مع أي حد، كان معايا أنا بالذات، لإن هي عارفة قد إيه أنا كنت يعني جادّة.
بالضبط.

أصل الحكاية عندِك رايحة في في في يعني يعني صعوبة الث مرحلة الثانوية العامة عند مُعظم الناس اللي هي صعوبة المذاكرة، صعوبة المرحلة، صعوبة القرار، طب هنكمّل في إيه؟ إنّما أنتِ الدنيا كُلّها مظبوطة ومتفوّقة والدنيا تمام جدًا وييجي بقى حاجة خارجة تمامًا يعني، إيه اللي حصل؟
إمم. هي لمّا تكون حاجة كده بالضبط. هاحكي لك أهو، فاللي حصل إيه يا سيدي؟ أول ما حصل الموضوع دوّة، طبعًا يعني ممكن أنت تقدر تقول برضه إن الإنسان لمّا بياخُد قرارات بتفرق برضه من مرحلة عُمرية، لمرحلة عُمرية. فأنا في الفترة ديّة بقى ما كانش عندي قوة اتِّخاذ القرار، اللي هو خلاص، أنا كده ضِعت، هاروح الدروس إزاي، هاتعلّم إزاي، هافهم إزاي. آآ وخصوصًا بعد قرار الدكتور وعملية و وشرايح بقى ومسامير فاهم؟
طب احكي تمام. طبعًا. إمم. إمم. ياه! صعبة أوي.
فلأ، يعني أنتِ كده لازم تقعُدي في البيت 3 شهور ما تتحرّكيش. إيه؟! طب والثانوية العامة، طب والمذاكرة، طب والدروس؟
إمم.
يا تيتة، <chuckles> هي بقى إيه، المُنقِذ في اللحظة دي، الله يرحمها ويِحسِن إليها.
<laughs> آه. واضح إن علاقتِك بيها كانت قوية جدًا.
جدًا، جدًا، جدًا. ف آآ هي أصلًا اللي اللي يعني ربِّتنا، لإن بابا الله يرحمه اتوفّى وإحنا صغيرين وماما كمان كانت صغيرة، فهي كانت بتربّيها يعني الأخت الكبيرة لينا مش مش الأم يعني، فكانت المسؤولة عنّنا كُلّنا هي كانت تيتة. وأنا كنت قريّبة أوي منها آه. وأنا كنت الأخت الكبي الأم الأخت الكبيرة ف يعني يعني أنا بالنسبة لها رقم 1.
آه. اهم. آه. تمام. يعني سَنَد للعيلة كُلّها. إمم. تمام. إمم.
وكمان بابا بالنسبة لها يعني عياله دول يعني كانوا قُرّة العين يعني، لإن برضه هو كان الكبير، فكان بالنسبة لها رقم 1. المهم
إمم. وأنتم العَوَض من بعد منّه بقى، بعد وفاته أنتم العَوَض ليها بقى.
آه. هي فعلًا تحِس إن إحنا كُنّا بالنسبة لها أمانة، فمش عايزة تأثّر معانا نهائيًا.
تمام. عملتِ إيه طيب؟ عملت إيه قولي لي؟
شوف بقى عملت إيه. مش هتتخيّل. طبعًا زمان كان موضوع التاكسي مش سهل، آآ لا سهل ماديًا ولا سهل إنّك تلاقي تاكسي عشان يوصّلك، مش هتتخيّل من الشارع ده من أوله لآخره بس عشان ما تمشيش ولا خطوة.
إمم.